Te quiero confiar que, mm, pues, en en estos últimos días he estado, am, probando nuevas rutinas para para mi día a día, como para tratar de de acoplarme, y especialmente porque tengo, eh, planeadas algunas actividades en en mi hogar respecto a la limpieza y esas cuestiones, porque ya se acerca el el fin de año. Entonces, em, he estado muy desconectado realmente. A pesar de que tengo, pues, estos objetivos, me he dado cuenta de que me me centro mucho en en buscar o estar planeando lo que no tengo, ¿no? Y, digo, hasta cierto punto, creo que está bien, porque sí hay cosas que me hacen falta, pero s he sentido o he notado que lo he llevado al exceso, al punto de no no estar como que, plenamente atento a lo que está sucediendo y también, pues, como a estar buscando mucho, mucho, mucho cosas que, no sé, si realmente necesito, y no estoy siendo tan agradecido con con lo que tengo, ¿no?, con con lo que realmente es importante. Y bueno, quisiera saber si, pues, tienes alguna recomendación o algunas ideas sobre cómo puedo practicar esa gratitud que siento que que me hace falta, pues, de manera frecuente, y también, mm, mantenerme en el en el presente, y no tanto pensando en lo que no tengo o en cosas que quiero en el futuro.
Claro. Ah, okey. Claro. <chuckles> Claro. Entiendo que a veces puede ser un poquito difícil, ¿no?, el tener un buen manejo sobre eso, ¿no?, que a veces, como dices, te enfocas mucho más en las cosas que no tienes y se te olvida, a lo mejor un poco agradecer y y tener y darle el valor a a las cosas que que que tienes, ¿no? Por ejemplo, cuéntame, a lo mejor, un logro que has tenido recientemente, ¿cuál sería?
Pues, recientemente, de hecho, me me acaban de de dar mi mi título profesional. Fue hace una semana y un par de días que que fui a a recogerlo ya de de manera física a la a la universidad. Ese es como que el logro más destacado que he tenido en los últimos días. Pero, mm, también, pues, he he podido ver a mis amigos después de de mucho tiempo, y y pudimos hacer una reunión que salió bastante bien, eh, pude como que conversar, reírme, como hace mucho tiempo no lo hacía, y creo que eso también es es, pues, hasta cierto punto un logro para mí porque sí, ya tenía bastante que no me sentía así.
Claro, ¿no?, y totalmente, y qué bueno, ¿no?, eso es una parte que, como dices, tenías mucho tiempo que no te sentías así, y son momentos para para agradecer, ¿no?, para estar, como que, eh, estar contentos por ese por ese tipo de momentos, ¿no? Y, algo a lo mejor, que te emociona en estos días, ¿qué podría ser?
En estos días lo que me emoci bueno, me emociona mucho la parte de que, em, pues, ya se acerca como que el fin de año, y quiero escombrar mi mi cuarto, mi habitación particularmente, para sacar todo lo que lo que no me sirve, y me emociona mucho como el resultado que que que pueda, eh eh, obtener. También estoy en en clases de guitarra, entonces, digamos que estas 2 semanas no hay, este, clase como tal porque, pues, el mismo tema, ¿no?, de que se acercan, eh, festividades o fechas importantes que son de de vacaciones, y quiero como que centrarme también en en estar, eh, mejorando en la guitarra para que cuando se llegue el momento de regresar a clases, pues, ya se se note hasta cierto punto el avance. Creo que esas son 2 cosas que me emocionan mucho en en estos días.
Muy bien. Claro. Okey, muy bien, y sin duda son son son bastante buenas, lo que estoy escuchando es es algo, bastante bueno, y ahora me gustaría preguntarte, a lo mejor, ¿cuál es esa esa parte que dices: "¡Ah!, quiero pero, no la tengo?".
¡Oy!, yo creo que, mm bueno a ver, eh, <chuckles> yendo un poco a quizá al al extremo, pues, yo quisiera mi mi propio espacio, ¿no?, entonces, como que, eh, constantemente estoy pensando en, es que si tuviera mi propia casa, ¿no?, es que si si hubiera ahorrado más, o si no hubiera ido, eh, de fiesta tales días, o si no hubiera comprado tal cosa, ya tendría más dinero y ya no sería tan complicado. Entonces, em, esa parte también lo de, pues, tener un auto, ¿no?, eh, creo que <chuckles> es es otra cosa que, digo, ya son cosas como que mucho más grandes, pero que sí me terminan, eh, hasta cierto punto, distrayendo, ¿no?, de del presente por estar constantemente pensando en, ¿y qué coche va a ser?, ¿y cómo va a ser mi casa?, entonces, eh, estoy muy muy concentrado en eso también. Y, me distraé, algo que también quisiera es la la parte de, pues, de repente salen, em, ciertas figuras de de cosas que me gustan, como de, mm, de lucha libre que me gusta mucho, o de alguna película que me gusta también, entonces, estoy pensando en, claro es que lo necesito, ¿no?, y quisiera tener esa figura y y realmente, pues, estoy como que hasta haciendo <chuckles> la idea de tener un cuarto de coleccionables y todas esas cuestiones. Pero sí me me, ahí me, como que me centro mucho en eso en eso que no tengo, y al final termino pensando, oye, pero pues, tal vez no lo necesito tanto, pero mientras ya se me fue el tiempo, ¿no?, y ya no ya no viví el presente.
Claro. Claro. Ah, mira, muy bien. Claro. Claro, pues, mira, ¿qué te parece enfocarnos, por por ejemplo, poder hacer en alguna alguna de esas cosas que buscas? Que ver ponerlo como un objetivo para este inicio de año, ¿no? Y, yo creo que de alguna manera puedes empezar a a perseguir ese objetivo para intentar que que ese pensamiento se vaya, ¿no?, de de alguno de esos, aunque sea trabajando en uno, podemos comenzar. Y así puedas a este este fin de año de dedicarte totalmente a ver lo que tienes, agradecer, estar contento con lo que tienes, y y darle ese valor que necesita, ¿no? Yo creo que podemos empezar, eh, a trabajar por ahí, por por empezando, ¿sabes qué? Quiero tener esta meta para para tal fecha, eh, para el próximo año que viene, vamos a hacerlo así, de esta manera, con con estas cosas, y para que de alguna manera, en este fin de año puedas, eh, digamos, empezar a disfrutar o darte cuenta, pues, de todos los logros que has tenido, ¿no? Porque, no sé, si te has pu puesto a pensar, o, a momentos de tomarte el tiempo para ver todo lo que hiciste en este año y y y y cuántos de esas cosas que tenías pensadas lograste hacerlas.
Claro, fíjate que no no lo había considerado así, de hecho, como que siempre estaba mucho con la idea de: "No, quítate esos pensamientos", ¿no? Este, ¿para qué lo quieres? Y no no lo había contemplado el, pues, proponérmelo como como una meta, como un objetivo, y sobre todo a a inicios de año, me parece que tienes, eh, mucha razón. Creo que es una una buena forma de, pues, de de lidiar con ello y de quitarme como que a la vez la la
Claro.
la, ¿cómo decirlo? Ese esa disyuntiva, ¿no?, de estar pensando en, sí lo quiero, no lo necesito, sí debería tenerlo, no debería tenerlo y no estarme acomplejando tanto con esa situación. Creo que viéndolo así, eh, la verdad es que me, mm, hasta cierto punto se me se me soluciona o se me clarifica bastante la la cuestión mental, ¿no?, el pensamiento de sobre sobre este tipo de de artículos. Creo que es una excelente alternativa, definitivamente la la voy a aplicar.
Claro, yo creo que podrías aprovechar esto, ¿no? Y, como te digo, darte ese momento para para ver todos tus logros que hiciste, ¿no? Yo creo que, eh más o menos, así de una manera rápida, de todos los objetivos que tenías para este año, ponte a pensar de una manera rápida, ¿cuántos crees que lograste?
Pues fíjate que eso es algo que que sí eh, hemos, como que una rutina o o pues, una práctica que que sí tengo contemplada, digo, pensándolo rápidamente, yo creo que sí logré, pues, al menos más de la mitad. Entonces, eh, sí creo que también eh me funciona como una motivación, especialmente si me si me propongo, ¿no?, ahora estos nuevos objetivos, porque claro, el el punto de de hacerlo es tratar de cumplir más y más con con el paso del tiempo. Si a lo mejor de, mm, 10, 20 que tenía, cumplí 15, pues quizá el el siguiente año pueda cumplir 16. Entonces, mm, viéndolo así, pues creo que también es es una muy buena técnica, y sí, sí, pues diría que cumplí más de la mitad afortunadamente.
Bien. Claro. Exactamente. Perfecto, y eso es bueno, ¿sabes? El cumplir mínimo la mitad o más, yo creo que es es- está excelente, ¿sabes? Y y y la verdad me parece muy bien empezar a a escribir todos esos objetivos que quieres a lo mejor para para el próximo mes, ¿no? Para que el próximo año que que termine igual, te tengas esa lista y puedas, de alguna ven manera, ver todo lo que hiciste y empezar también nuevamente ah, e ese agradecimiento, ¿no? Y yo creo que, eh, valorar también todo lo que tienes, eh, se deberían deberían ser prácticas que pued que que puedas empezar a implementar en tu día a día, ¿no? Para darle ese valor que se merecen también. Eh, s cosas tan sencillas, ¿no?, como a lo mejor, eh, tener un techo, tener salud y todo ese tipo de cosas, de alguna manera, pues, sí deberías estar contento y darte cuenta de todas esas partes, eh, intentar, a lo mejor, empezar a ignorar esas partes que no tienes, ¿no? Que se entiende, a lo mejor, eh, esa parte que que a veces resalta más, ¿no? O quiero esto, o quiero aquello, me encantaría tener esto, y yo creo que, poco a poco, son pensamientos que, a lo mejor, te van, de alguna manera, pues, evitando del todo disfrutar de de tu día a día.
Claro, fíjate que, pues, e en eso también tienes razón, porque, mm, siento que sí. Se me va mucho, a veces, eh, pues todo todo el día sobrepensando y y dándole vueltas y vueltas, y al final no no llego como que a <chuckles> una solución, y ahora que me lo planteas de esta manera, siento que, pues, puede puede ser la la solución perfecta para dejar de sobrepensar tanto las cosas y realmente, pues, hacer algo, ¿no?, al respecto, eh, en lugar de de preocuparme, pues, ocuparme, ¿no?, tal cual, y creo que también es algo que voy a aplicar, y voy a tratar de que me me funcione de la mejor manera.
Claro que sí, yo creo que son prácticas que poco a poco, eh, puedes ir ir empezando a implementar, ¿no? Y, como te digo, ahora sí que hay tiempo, es un buen mes para para pensar, analizar toda esa parte, y ponerse ponerse metas, ¿no?, también. Y, de una manera, pues también, ahora sí que no dejar de lado, ah, la la parte personal, ¿no?, y el crecimiento personal que también hay que darnos cuenta, ¿no?, de que, a veces, el crecimiento personal también es importante, analizar en qué áreas mejoraste, en cuáles no, y de alguna manera darte cuenta, guau, lo logré. Y y es bueno también darse esa oportunidad de de observar por esa parte, y no sobre las cosas materiales o cosas físi
Exactamente, tienes razón. Y, creo que también le le voy a empezar a dar, pues, más importancia a eso, ¿no?, eh, en especial en estas fechas, como bien lo dices, que, pues, voy a tener la oportunidad de de compartir con seres queridos, de de estar como que más presente en en el día a día, de que igual mi mi familia, pues, va a tener vacaciones, entonces, creo que sí me me voy a enfocar un poquito también en esas cosas que no son tan materiales, y voy a darles, pues, esa esa importancia y ese tiempo que que también se merecen, que creo que igual me me va a ayudar a no estar tan concentrado en en lo material. Y, pues bueno, la verdad es que me parecen muy buenas recomendaciones, y yo te quiero agradecer mucho por por escucharme y por el tiempo que has tomado a a, pues sí, a darme estas estas muy buenas ideas que voy a aplicar.
Claro. Claro que sí, sin duda, fue un gusto poder compartir esto contigo.
Gracia